Oi, então, eu tenho uma situação no momento que eu tô tentando, assim, tomar uma decisão baseado nos nos possíveis cenários que eu tenho no momento, que são basicamente 2. Eu queria desabafar um pouco, e não sei se você consegue me dar algum conselho também sobre isso.
Claro, com certeza, eu tô aqui pra pra te ouvir, né, pra poder Se tiver alguma dica, né, que se tiver ao meu meu alcance aqui, eu terei um pra imenso gosto de te ajudar. Pode falar.
Ai, obrigada. Então, o que acontece, eu tô me formando agora na faculdade, né. Eu faço faculdade na Hungria, e me formo já no próximo mês, já acabo, sabe. Só que quando eu vim para cá, eu já tinha tomado uma decisão de que eu ia voltar para o Brasil assim que eu terminasse os meus estudos, né, porque eu tenho namorado no Brasil, e eu nunca pensei realmente em morar fora, assim, por muito tempo, sabe, fazer a minha vida fora, eu só queria, ali, ter uma experiência de intercâmbio, sabe.
Uhum. Entendi. Ah, ok, então você tá fazendo intercâmbio, né?
É, é é assim, o meu sonho era fazer intercâmbio quando eu era pequena, assim, <chuckles> mais adolescente. E aí esse é o meu intercâmbio, só que é um intercâmbio que já dura, aí, 3 <chuckles> anos, na verdade. Porque <laughs>
Uhum. Ah, entendi, tá, tá, agora ficou mais <chuckles> claro pra mim. Você f acabou indo fazer faculdade mesmo, né.
Isso, é, eu fiz assim toda, a faculdade completa, sabe, que na época eu ganhei uma bolsa de estudos, então era uma experiência e uma oportunidade muito boa, sabe. Só que assim, era eu só me inscrevi e fiz isso, porque eu queria mesmo ter a experiência do intercâmbio, né, e depois o meu sonho mesmo era voltar para o Brasil, fazer minha vida lá, nunca pensei em ficar aqui. Só que aí o que aconteceu foi que eu consegui um estágio muito bom na minha área, faço engenharia, e eles querem me contratar agora.
Uhum. Certo. Hum, interessante.
Pois <chuckles> é, interessante, só que meio que mudeu mudou tudo, sabe.
<chuckles> Seu mudou seus planos, né.
Exatamente, porque não era uma coisa que estava prevista acontecer, eu nunca fui realmente atrás disso, eu não procurei um emprego para continuar na Europa, sabe, não foi uma coisa que eu busquei, foi uma coisa que acabou acontecendo, né.
Entendi. E, mas como que vo você tá se sentindo, assim, com essa oferta, né, quais foram os sentimentos que que surgiram em você, né, quando te ofereceram essa nova oportunidades? Porque, pelo que eu vi, você tá vivendo de o oportunidades, né, a vida tá te dando, aí, algumas oportunidades interessantes, né, a serem analisadas, obviamente, né, como você disse, já tinha todo um planejamento seu, né, nunca foi se seu interesse, né, em permanecer aí, voltar para o Brasil, enfim. Mas a vida tá te te trazendo algumas oportunidades, e realmente eu entendo, né, que você esteja, aí, meio dividida, né, não sei se é essa a palavra, mas meio que dividida, né, entre essa nova oportunidade e aquilo que você planeo. Mas assim, como é que foi para você receber essa eh, esse convite, né, essa oferta, aí, de trabalho?
E aí Sim. Uhum. Sim, exatame <laughs> Uhum. Ah, eu acho que você falou bem a palavra. Eu, realmente, estou dividida, sabe. E aí, pra mim foi, assim, um mix de emoções. Eu fiquei muito feliz, claro, porque nunca imaginei na minha vida que eu ia receber uma proposta de trabalho na Europa, assim, por conta do meu trabalho mesmo, sabe, de eu estar fazendo um bom trabalho no estágio e eles quererem me contratar. E aí, eu fiquei muito feliz, porque, querendo ou não, eu vou ser recém-formada, né, semana mês que vem eu termino a faculdade, e eu vou ser uma pessoa bra basicamente desempregada, recém-formada, sem experiência de trabalho. E aí
Uhum. Sim. Sim. Na sua área, né?
e aí ter uma uma experiência já, assim, que eu me formo. Já entrar em um cargo como engenheira é muito grande, sabe. E eu não sei se se eu voltar para o Brasil agora, eu teria a mesma oportunidade, porque no Brasil, geralmente eles não contratam assim, direto como engenheiro, sabe, sempre tem um um analista no meio, e aí depois eles falam que vão contratar, então
É, júnior, né, geralmente começa como júnior, né, e pronto. E assim vai, né, numa escada de de desenvolvimento, vamos dizer assim, né?
E Sim. Então assim, querendo ou não, é uma oportunidade muito boa, sabe, mesmo que eu não queira ficar aqui no longo prazo, eu acho que vale a pena ficar mais 1 ano ou 2 anos, até para ter uma experiência de trabalho internacional, e depois voltar, se eu quiser ainda, para o Brasil, e conseguir um emprego bom, né, já que eu já vou ter experiência, talvez isso me abra portas, né?
Sim. Olha, pelo que eu percebo você tá tendo bastante clareza, né, eh, nesse momento a respeito dessa oportunidade que você teve, né. E de fato são são pontos a considerar, né. Que geralmente quando a gente sai da faculdade, né, quando as pessoas saem da faculdade elas saem inseguras, né, e é n s super normal isso acontecer, né, preocupada: "Será que eu vou conseguir uma boa colocação, será que eu vou conseguir uma um uma empresa legal, será que eu vou ser reconhecida?". E isso já tá acontecendo aqui, né, você mesmo falou que já tá super feliz, né, por já terem vi visto em você, né, esse valor, né, do seu trabalho, que você faz um ótimo trabalho. E o que eu percebo é que você realmente, eh, está muito aberta, né, para para realmente de repente dar esse passinho para trás, né, o que a gente chama de perder para ganhar. Eh, eh, mudar um pouquinho a rota, né, para poder ganhar aí a no caso de uma forma concreta essa experiência que você precisa, até para você voltar aí para, eh, para o seu plano original, né, que é voltar para o Brasil, estar mais próxima do seu namorado, de repente da sua família, eh, não sei. Mas às vezes pode ser isso sabe, eh, uma forma de você olhar que o seu plano só vai tá, eh, esperando um pouquinho mais, né, essa essa volta para o Brasil, né. E tem muitos ganhos que você pode ter aqui e voltar muito mais fortalecida, muito mais segura, mais confiante na sua carreira, né. E e eu acho muito interessante que você já tenha, eh, essa visão, é bastante amadurecida até, né, para quem já tá saindo. Agora uma coisa interessante, você só para você me dizer aqui, eh, você já conversou com o seu namorado, ele te apoia, como é que tá essa essa relação?
Sim. Uhum. Uhum. Sim. Então, a questão é exatamente assim, quando a gente começou a namorar à distância, né, por já vai fazer 3 anos e meio, né, vai ser o tempo todo da faculdade. A gente tinha uma data limite, né, que ia ser quando eu me formasse, que aí eu ge eu ia voltar para o Brasil. Então, na cabeça dele essa era a data limite que ele tinha que aguentar o namoro à distância e a gente se reencontrar, né, basicamente. Claro que a gente se vê, tá, geralmente uns 5 a cada 5 mês e tal. Só que na mesma coisa, né, do que você tá ali, com a pessoa o tempo inteiro. Só que aí, assim, eu já falei para ele que, eh, eu tive essa oportunidade, e ele no Brasil, também tá se formando em engenharia e também teve uma oportunidade, e aí eu vejo justamente por conta disso que, por exemplo, ele também faz estágio no Brasil e também vai se formar agora, e ele vai defender o TCC amanhã, inclusive. E aí Uhum, pois é. <laughs> E aí ele foi também deram uma vaga para ele, né, ofereceram uma vaga, só que não é como engenheiro, sabe, é como analista. Então é uma coisa que eu tô vendo inclusive na prática, com os meus próprios olhos, tipo, "Ah, se eu vou para o Brasil agora, eles não vão me dar uma vaga como engenheiro, eles vão me dar uma como analista", se ele que tá lá no Brasil, fez faculdade federal, já tá no estágio, não recebeu vaga de engenheiro, sabe? Então assim, eu eu com eu com eu penso nessa parte e mas eu também entendo ele que ele não queria mais namorar à distância. Só que ele também me entende que sabe que, eh, para mim é melhor tá aqui nesse momento. Só que é complicado, porque eu não sei honestamente se o namoro conseguiria suportar mais 1, 2 anos de à distância, sabe? Porque agora que ele vai começar a trabalhar, ele não vai poder tirar férias em 1 ano, né, que geralmente no Brasil, nem na empresa dele também, você só pode tirar férias depois de 1 ano trabalhando. Então assim, seria 1 ano inteiro que ele não poderia me ver. E aí eu não não tem isso na Europa, né. Só que eu pelo menos vou ter que ficar, aí, pelo menos uns 6, 7 meses sem poder ir, porque agora que eu vou me formar, tem o tempo que eu tenho que f eh, dar entrada no novo visto e aí pode demorar 1, 2, 3 meses, aqui na Hungria demora. Eu não sei quanto tempo vai demorar, e nesse período eu não posso sair do país, enquanto eu estou esperando o visto novo. E aí depois tem o o período que você tem lá de experiência na empresa, que na minha empresa são 4 meses, então também é um tempo que eu também não vou poder tirar férias e ir para o Brasil. Então assim, a gente já vai ficar aí, talvez uns 7, 8 meses sem se ver, e honestamente não <chuckles> sei se o namoro vai sobreviver, sabe, que é isso que tá pesando também.
É. Nossa. Legal. Uhum, te entendo Depois de 1 ano. Sim, sim. Entendi Olha Entendi. <chuckles> Mas olha, veja bem, eu acho que se vocês já estão, né, há tanto tempo, né, você disse 3 anos, né, e com com esse objetivo de crescer, né, ele fazendo a mesma coisa que você, né, tendo oportunidades também, eu acho que de repente é vocês, eh, redefinirem a rota, sabe, entrarem em um novo acordo. Porque assim, se o sentimento for sincero, se existe amor de verdade, eu acho que 1 ano, 1 ano e meio, pode ser crucial para vida futura de vocês, sabe, quanto casal. Porque eu acho que isso conta muito, né, a realização, também, pessoal e profissional de cada um, sabe. Eu acho que você vai muito mais feliz, né, e para viver um tempo, um tempo novo de troca com ele também, ele poder compartilhar as experiências dele com você, você com ele, e eu acho que é isso, é conversar com ele, né, "ah, você tá disposto mais um tempo, né, como é que você sente?". Olha, e renovar os votos, sabe, renovar voto de de amor, de aliança, sabe. Acho que você podia ter essa conversa com ele, realinhar, o que que você acha?
É, eu acho que você tá certa, sabe, realmente, na minha cabeça eu não tinha pensado exatamente isso, sabe, porque para mim era esse prazo e não tinha uma outra opção, sabe. Mas eu acho que você tá certa, que a gente tem que realmente conversar e ver se a gente realmente se gosta, né, se quer ficar junto mesmo, o que que é 1 ano, né, 1 ano e meio, contra uma vida inteira, né, então eu acho que você tá certa e isso que se tu falou também de realização pessoal, que eu acho que também vou ficar mais feliz aqui do que se eu fico for para lá fazer algo que não vai ser o que eu quero realmente, né, então muito obrigada viu, pela ajuda. Me deu uma luz.
Exatamente Exato. Imagina. Ah, que bom, espero que realmente ter contribuído e te espero aqui com boas notícias da próxima vez, tá bom?
<laughs> Tá bem, obrigada.
Nada, tchau, tchau.